Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đấy, đấy. <laughs> Mà làm càng làm chính trị thì mới giàu được, <laughs> nhiều lậu. <laughs>
Phải không? Nó, nó cho nên là Đúng, là nó, hai cái mindset nó hoàn toàn khác nhau rồi, thì rõ ràng là mỗi cái nước là nó c ờ.
Đúng, đúng. Như, kiểu, ông Trump ấy, mình rất là thấy, kiểu, khâm phục ông Trump bởi vì ông ấy đủ tiền để ông đấy sống, gọi là, ờm, mấy kiếp bao nhiêu kiếp không tiêu hết rồi. Đấy, mà người ta vẫn chọn là, kiểu, ở cái tuổi nghỉ hưu, người ta vẫn chọn là đi làm, đúng không? Còn bị sợ giữa trước nguy cơ bị ám sát, đấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng. Ừm. Vẫn tranh đấu, phải hông? Đúng, đúng. Thì thật ra á nha, là kiểu, giống như là ổng là một người, à, có tham vọng đi, kiểu, giống như là bây giờ á hả, a, ổng đâu ước mơ của ổng đâu còn vì tiền nữa. <laughs> Đó.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Ông đấy là vì dân, đúng không? <chuckles> Vì người Mỹ.
À, vì dân thì không hẳn nhưng mà nh ờ, đúng, có thể là đúng rồi, rõ ràng, có thể là cái chính sách của ổng
Một phần thì người Mỹ là vì mình thấy từ lúc ông đấy lên ấy thì là người Mỹ ô kê hơn mà.
Ờ, chính sách của ổng có có có thể là sao ta, làm cho nhiều người người ta khó chịu, rõ ràng. Nhưng nhưng mà cái, kiểu, giống như là sao ta, nhìn đi nhìn lại giống như là cái quan điểm của bạn á, tại vì thật ra là rõ ràng à, ổng đã là tỷ phú rồi, ổng đã có đầy đủ trong cái cuộc sống của ổng, mình nghĩ là chắc là không cần thiếu gì nữa ngoài cái việc chính trị, phải hông? Cho nên là chắc là lý do đó mà ổng sao ta, tranh đấu chính trị, phải hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng. <chuckles> Đúng, đúng đấy. Và thực ra thì cũng đúng thôi và mình để ý, kiểu, ngày xưa lúc như ông năm ông 30, ông 40 ông đã bảo ông muốn đi làm chính trị rồi, nhưng mà bằng một cách nào đấy đến tận, à, những cái lúc năm về hưu mấy ông bắt đầu mới làm. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đó, đó, đó. Thì rõ ràng là sao ta, khi mà người ta có những cái, ờ ờ, đủ. Ừm, kiểu giống như là kiểu giống như là người ta có đủ tiền rồi, thì bây giờ cái họ Ưm. Đó.
Ờ, ờ. Có cái này thêm muốn cái khác, đúng không? Ừm. Đúng rồi, người ta không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, người ta sẽ lo cái khác, kiểu là, có một câu mình rất hay là, kiểu là "Tu thân, tề gia, trị nước, bình thiên hạ" ấy. Thì bây giờ ông Trump ông đang ở cái mức ở ở cái đoạn mà bình thiên hạ rồi, <laughs> trị nước ông xong rồi, đấy đấy. Ừ. Ô kê, thôi hôm nay rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với mình nha.
Ờ, ờ mình cũng th Ờ, ờ, đúng, đúng, mình cũng thích cái câu đó, nó chính xác. Ô kê, mình, à, cảm ơn bạn Ừm, ô kê mình cũng, à, cám ơn bạn về những cái chia sẻ khá là thú vị của bạn ha. Thì, à, chúc bạn có một ngày tốt lành ha. Bye bye, chào bạn ha.
Ô kê, chúc bạn ngày mới tốt lành nha. Bye bye.

Đúng rồi, thật ra thì mình không có điều kiện mình có thể tìm những cái, gọi là, homeschooling khác ấy. Đấy. Và mình sẽ, kiểu, là bởi vì bởi vì bạn biết là con bạn homeschooling không? Thì bạn sẽ sợ là con bị kiểu, bạn bị cô đơn thì bạn sẽ tìm những người muốn homeschooling khác. Người ta sẽ là đến một nh hôm nay đến nhà bạn ngày mai đến nhà người khác, ờ, bởi vì bạn bạn giỏi về cây cối này thì là hôm nay học về cây thôi thì đến nhà bạn, hôm sau học về toán thì đến nhà người khác. Đấy, đấy, đấy. Mình như thế thì mình sẽ yên tâm hơn, đúng không?
Ừm. Ừm, ừm. Đó. Ừm. Ờ. Biệt lập. Ừm. Ừm hứm. Hiểu, hiểu. Ờ, hiểu, hiểu. Thì, à Đúng, đúng, đúng, cũng đúng. Nhưng mà tại vì á là sao ta? Ờ, cái xã hội, thật ra là cái xã hội thôi ấy, mình hiểu cái ý của bạn nha, có nghĩa là OK mình mình cũng sẽ có thông cảm về giáo viên nha, nhưng mà thật ra là cái xã hội hiện nại là hiện tại á là, kiểu giống như là, sao ta? Người ta đặt lên cái trách nhiệm giáo viên nhiều quá, cho nên là mình cũng hiểu là cái việc mà sao ta? Đi dạy như vậy á, thì thứ nhất á là sao ta? Mình nghĩ á là phải có sự yêu nghề thì yêu nghề thì mới yêu trẻ em được, phải hông?
Ừm, đấy đấy đấy. Ừm. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Ừm. Nó, còn nếu, a ừm hứm.
Nhưng mà nhiều lúc ấy, mình thấy là, kiểu là, như kiểu là, ngành giáo đi, đúng không? Là phải những người tri thức, những người giỏi, họ vào họ học ngành giáo, nhưng mà điểm của mấy cái ngành đấy thường thường rất là thấp để so với ngành kinh tế này, ngành ng công an các thứ, mà trong khi công an bây giờ bộ bộ đội toàn dùng sức chứ có dùng dùng đầu mấy đâu. <laughs> Đấy, đấy, cho nên rất là vô lý, ở Việt Nam rất là vô lý.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Đúng. Ừm hứm. Đúng rồi, thì, à, rõ ràng á là sao ta? Ừm. Mình thấy cái, a, cái việc mà sao ta? Cái ngành giáo á, kiểu giống như là, thứ nhất là lấy điểm thấp nè, thứ 2 là những người đó có không có cái trình trình độ, ờ, đ đã nói là trình độ thì nó cũng, gọi là, sao ta? Ví dụ, giống như là, dạy cho trẻ em đi, nhưng mà, kiểu giống như là, nếu mà không có cái trình độ cao, nhưng mà phải có cái đạo đức tốt, phải hông? Nhưng mà cái người mà chạy theo đồng tiền mà chạy theo an nhàn mà đi theo cái con cái công việc đó đó thì chưa chắc là người ta yêu trẻ em, phải hông? Đó. Cho nên là
Ừm, ừm. Đúng rồi. À. Chưa đủ nghiệp vụ, đúng không? À. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đúng. Thế nên thành ra một một trong những lý do mình không thích là, kiểu, cho con đi đi ra trường học mà thích homeschooling hơn. <chuckles> Kiểu mình yên tâm hơn, đúng không?
Ừm. Ờ, nó đó, thì homeschooling gõ ràng là khi là bạn là ở nhà thì gõ ràng là sao ta? Là bạn được, à, dạy con theo cái cách của mình, phải hông? Nhưng mà ý mình đang nói ở đây á là trong những cái trường hợp mà đi ra trường, đi ra trường mà, kiểu giống như là, đối với những người mà sao ta? Bán ước mơ của mình, kiểu giống như là, đi làm vì đồng tiền chứ an nhàn, chứ không phải là vì yêu trẻ em đi.
Ừm. Đúng rồi. À, chuẩn quá, đúng, đúng, chuẩn, chuẩn. <chuckles> Thế thì là người ta cũng, gọi là, người ta thực tiễn mà, người ta, kiểu, chơi, gọi là, chơi một cái bài là an toàn thôi thì mình chắc cũng mình cũng không không đánh giá người ta đâu, bởi vì là người chơi Poker ấy, thì là bài người ta chia cho bạn bài xấu bạn có hai lựa chọn, một là bạn bluff đúng không? Hai là bạn, à, hai là bạn fold luôn từ đầu thì mình nghĩ là, kiểu, người ta cũng biết lượng sức mình ấy, thì người ta fold luôn từ đầu người ta chơi theo hệ an toàn thôi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ờ.

Đó, cho nên là sao ta? Cho nên á là với mình á thì mình có một cái ước mơ, ước mơ của mình là vì tiền, cho nên là mình cố gắng để mà sao ta? Chinh phục cái ước mơ đó. Cho nên cho nên là khi mà mình đi ra đi kinh doanh á, khi mà mình đi ra kinh doanh mọi người ai cũng ngạc nhiên hết trơn luôn á.
Ước mơ vì tiền. <laughs> Đúng rồi, hợp lý quá. Thê thế bạn chuyển sang kinh doanh, từ IT sang kinh doanh về mảng nào nhỉ?
Ừm. Thật ra là kinh doanh của mình thì nó lại, à, sao ta? Kinh doanh cây cối, nó không hẳn là, ờ, nó không liên quan nhiều IT, nhưng mà mình có cái kiến thức về IT để mà mình áp dụng vào để, a, kinh doanh thì nó cũng khá là hợp lý.
Ừm. Đúng rồi. Giờ là, kiểu là, mình, ờ, lựa làm web, đúng không? Mình chạy quảng cáo này.
Ừm, cũng không hẳn là làm mấy cái đó nhưng mà đa số là làm sale nhiều á. Ờ, làm, à, ờ, kiểu, giống như là, làm, à, cái optimize cái keyword á để khi mà bạn, à, tìm kiếm các sản phẩm của mình thì nó lên top thì dễ dàng ờ, dễ dàng bán hàng hơn. Cái đó là cái
Ừm. Không hẳn à? À, sale à? Ừm. Hiện hiện hiện lên luôn, đúng không? Ừm. Hợp lý quá, hợp lý quá một công đôi việc ấy chứ. <laughs>
Ừ, thì đó, thì, à, kiểu, giống như là, nhiều người thì người ta hay đánh giá cái diện đó nhưng mà sao ta? Mình thấy cũng chuyện bình thường, cuộc đời của mình mà, phải hông?
Ừm. Thật ra mình cũng nghĩ chả có gì đánh giá, đúng không? Mỗi người một lựa chọn mà, đúng không? Đấy, bây giờ còn nhiều người họ bị mải chạy theo đồng tiền quá mà họ quên mất là những cái gì, à, vừa kiếm được tiền mà vừa thích ấy.
Ừm, ừm, đó. Ừm.
Thì ý là ví dụ nhá, là họ sẽ chọn một công việc nó ổn định. Đấy, mặc dù họ không thích, thay vì là họ bỏ thời gian bỏ công sức ra đi tìm một công việc họ thích và kiếm ra tiền.
Ừm hứm. Ưm hừm. Đúng. Đồng ý, đó, đó, đó. Thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Ừm, còn bạn thì sao? Bạn có thấy ai mà, kiểu, giống như là, vì đam mê, a, ơm, tiền bạc mà chọn từ bỏ ước mơ hông?
Đấy, họ bị nghi ngờ bản thân. Ừm.